At may kontrata na siya with Eminem sa rec sa re recording studio nila Eminem at Doctor Drey. At naka-meet niya sila Snoop Dogg, di ba?
Ah, galing naman. Ayan, medyo pamilyar sa akin si Snoop Dogg. Pamilyar naman.
Oo, si Snoop Dogg mga ano yan, eh, o kumbaga, OG or mga original yan, eh, sila Eminem. So ako talaga, ah, mostly, ah, ah, may mga tropa din akong Born Again sa lag ano si yu mostly sila yung mga magagaling talaga humawak ng instrument. Gawa ng every Sunday, oo, parang dun sila napa-practice, no? Mm.
Hmm, mm. Ah. Ay, oo, totoo yan. Mm. Hmm. Kasi every Sunday, meron yang praise and worship. Kapag ka praise kasi more on live la yung mga masisiglang kanta yan. Pag worship naman yung katulad ng sinabi mo kanina, solemn yun. So, kapag ang banda mo, kumbaga ang banda mo ay nasa Sunday church, talagang magiging ma magaling ka talaga kasi every Sunday 'baga mag mag-perform ka, di ba? Ang galing.
Oo. Hmm, Hmm. Oo. So ayun, though, bi mostly ng mga kab na kaban naging kabanda ko, karamihan sakanila Born Again. So, ayun, ah.
Ikaw ba, ayaw mong mag Born Again? Charot.
Oo, kaya ma magagaling magagaling talaga sila. So yun maraming akong natutunan at nakuha dito sa survey na to. Ma magiging malaking tulong ito sa gagawin namin music next month yun. Mm.
Ako ako may natutunan talaga ako sayo personally. Kasi tsaka yung nakakatuwa na yung love mo for music talaga go beyond no? Hindi ka lang na, eto alam mo tong kantang to. Pero yun nga very evident na you love music talaga. Uy, salamat sa time mo, ah. Sana magkaroon pa ng time na makapag kwentuhan pa tayo ulit.
Mm. Oo. Totoo.